Oui, j'ai, heu, q heu, 3 enfants, oui, absolument. Mmh. Donc
Et ils ont i ils sont adolescents ou adultes ou pas pas encore?
Alors j'ai j'ai 2 ados de, voilà, 2 adolescents. Après heu, bon bah ils ont été confrontés au-delà de la <clears throat> de la de la cigarette, de fumer, en fait, donc heu, pas mal de choses, bah des produits illicites, tout ça, ils ont été confrontés, heu, de par leur, heu, leur entourage. Mais heu là beh en tant que parent, c'est très important de convaincre un ad un adolescent de pas, heu, de pas se mettre à tout ça, de ne pas fumer, de quoi que ce soit. Bah c'est de développer beaucoup de communication, quoi, voilà et puis heu, je sais pas ce que tu en penses, c'est la communication déjà entre parents et enfants.
Ouais. OK, oui. Ouais.